Dạo gần đây á nha, mình bắt đầu suy nghĩ, ơ, về tương lai nhiều hơn á bạn, nhưng mà những cái suy nghĩ đó thì toàn là suy nghĩ tiêu cực thôi. Tại vì thật ra á là hồi trước á, trước giờ thì mình đi làm thì mình cũng, gọi là, chill chill thôi, qua ngày mình thấy cũng ổn với lại là cái mức lương với lại công việc hiện tại. Nhưng mà dạo này khi mà bắt đầu lớn hơn á, thì hiện tại mình cũng đã là 27 tuổi rồi, thì cái khoảng này thì mình cũng bắt đầu là nên có những suy nghĩ chắc chắn hơn về tương lai á. Tại vì trước giờ mình toàn là suy nghĩ là, à, ngày qua ngày có đủ tiền để mình ăn uống, hoặc là để dư một ít thôi là được, đúng hông? Và hiện tại một cái suy nghĩ rất là lớn trong đầu mình á là mình hổng có biết á là có nên là về quê hay không? Tại vì bây giờ á là mình đang làm ở thành phố thì công việc của mình á thì làm kế toán, và thành phố thì mình cũng đã làm được, ờ, 4 năm rồi ở thành phố, từ khi học đại học xong rồi mình đi làm. Và hiện tại á tại vì mình là con một á, nên là ba mẹ mình ở quê á thì cũng có một mình thôi, nên là mình cũng muốn về nhà để gần ba mẹ nè, tiện chăm sóc á. Nhưng mà khi mà bắt đầu nghĩ về cái điều đó đó bạn, thì mình bắt đầu có những cái suy nghĩ tiêu cực nè, tại vì nếu mà về quê á thì biết đâu á là công việc nó không có được tốt như vậy thì sao? Rồi ở dưới quê thì bạn biết là nó thị trường lao động nó ít mà, rồi về về dưới thất nghiệp rồi xong lại ăn bám ba mẹ thì sao? Đó là những cái suy nghĩ gần đây của mình á.
Rồi. À. Ừm. Đúng rồi. À, rồi. Ừm, rồi. À. Ừm, trời ơi, vậy là bạn có những cái suy nghĩ rất là tiêu cực về tương lai ha, và chắc là bạn cũng đang mong muốn làm sao để có thể bạn bớt suy nghĩ tiêu cực về tương lai này đi ha. Ờ, rồi, rồi, hông sao nha, thì ai cũng đã từng trải qua những cái vấn đề hay là những cái suy nghĩ tiêu cực như vậy thôi, mà hông sao hết, mình sẽ có vài lời khuyên bạn có thể xem xét, cải thiện cái suy nghĩ của mình nha. Nhưng mà đầu tiên thì bạn cho mình hỏi cái là, ừm, khi nào á, thì bạn lại bắt đầu lo lắng về tương lai vậy? Tức là vào buổi sáng nè, hay là vào buổi trưa, hay là vào buổi tối khi mà bạn hoàn tất hết công việc?
Ừm. Đúng rồi đó. Ừm, thật ra á, là mình thường vào buổi tối là nhiều hơn tại vì dù sao buổi sáng thì mình cũng đã tập trung vào công việc nhiều á, và đặc biệt là khoảng thời gian cuối năm thì công việc rất là nhiều luôn nên mình nhiều khi mình được cũng đâu có thời gian mà suy nghĩ đâu. Mà khi mà về á, khi mà về sau một cái ngày nào việc mệt mỏi á bạn, thì nhiều khi cái tâm trạng mình cũng ảnh hưởng đến cái suy nghĩ mình rất là nhiều luôn, kiểu như là, tâm trạng tia c tâm trạng mệt mỏi thì sẽ có những cái suy nghĩ tiêu cực nè. Và khi á, mình suy nghĩ tiêu cực về cái việc là mình lướt mạng xã hội quá nhiều, và mình thấy là bạn bè của mình á, là ở quê á, được ở gần ba mẹ mình thấy rất thấy rất là vui á bạn. Kiểu như là, ngày nào cũng được ăn cơm với nhà nè, xong rồi thấy mấy bạn đó cũng làm những cái công việc ổn định, ví dụ như làm công chức nhà nước nè, hay là mở những cái cửa hàng riêng nè. Thì mình cũng bắt đầu nhìn lại bản thân mình á, là hiện tại thì công việc của mình thì nói chung là cũng ổn đi, nhưng mà thu nhập thì cũng hông có được cao, rồi xong bị cái là nó cũng hông có được, ừm, ổn định, giống như là, có thể là vào nhà nước như mấy bạn á, hoặc là không có được gần ba mẹ nữa nè. Và khi mà buổi tối như vậy mình cũng đang ở trọ một mình, và mình cũng hông có người yêu luôn, và bạn bè thì mình cũng ít nữa. Thì nhiều khi những cái lúc một mình như vậy á, thì bắt đầu những cái suy nghĩ nó cứ ập về, nên là rất là khó trong cái việc là mình có thể ngủ được buổi tối luôn á bạn.
Ừm, rồi. Chính xác. À. Rồi. À. Ừm, rồi. Ừm, rồi nha, là thường á là bạn sẽ bớt suy nghĩ tiêu à, hay suy nghĩ tiêu cực là về tương lai vào những cái buổi tối, đúng hông? Khi mà bạn đã hoàn thành công việc nè, bắt đầu ngả lưng xuống giường á, thì bắt đầu những cái luồng suy nghĩ lại chạy trong đầu bạn nè. Ờ, vậy thì, ờm, bạn đã suy nghĩ những thứ như thế này á, từ khi nào rồi, cách đây bao nhiêu lâu rồi?
Ừm. Ờ, cách đây á khoảng thời gian gần đây, mình nghĩ chắc cũng khoảng tầm từ 1 tới 2 tháng nay á là mình bắt đầu có những suy nghĩ nhiều. Tại vì lúc trước, như mình có tâm sự với bạn á là cũng bình thường thôi, ngày qua ngày thì cũng ô kê, cũng hài lòng. Nhưng mà những cái tháng gần Tết, đặc biệt là thấy mọi người hay khoe nhiều trên mạng xã hội nhiều quá, và bắt đầu đến một cái tuổi mà mình bắt đầu có thể là lớn hơn một chút ngày xưa á, thì tự nhiên á cái não của mình bắt đầu suy nghĩ hơn về tương lai nhiều hơn, mà toàn suy nghĩ tiêu cực không à, mới chết chứ, nên là bây giờ mình muốn làm sao để giảm bớt đi bạn ơi.
À. Rồi. Ừm, rồi, rồi, là đâu đó tầm 1 đến 2 tháng nay rồi ha. Ờ, bạn đã bắt đầu những suy nghĩ như này rồi thì rõ ràng thôi, điều này rất là có hại luôn, cho tinh thần cũng như là cho những cái công việc, hoạt động của bạn sau này. À, vậy thì, ờ, ờm, bạn có thể kể chi tiết một chút về cái lối suy nghĩ của bạn không? Là bạn thường suy nghĩ về những điều tiêu cực trong công việc, đúng hông?
Đúng rồi. Đúng rồi, mình suy nghĩ thứ nhất là mình nói với bạn á, là công việc nè, mình muốn có những cái công việc, gọi là, có mức lương cao hơn hoặc là được về quê, được ở gần ba mẹ hơn. Và nếu mình có suy nghĩ nè, mình có những cái phân vân á bạn, s tương lai nè, ví dụ như mình ở thành phố đi, thì mình sẽ có thể là đổi công việc khác. Nhưng mà mình á, thì mình cái kỹ năng của mình á, thì cũng chưa có được tốt, nếu mà đổi công việc khác á, thì cũng khá là khó trong cái thị trường lao động khắc nghiệt như bây giờ nè. Và thứ hai á, là trường hợp nếu mình về quê á, thì về quê cái thị trường lao động nó khá là ảm đạm đó, nên là nếu về dưới rồi lỡ mình hổng có tìm được việc thì sao? Thì lúc đó hông lẽ ở nhà nấu cơm cho ba mẹ? Kiểu như là, cũng lớn rồi thì phải tự độc lập tài chính chứ, mà nếu như vậy thì nó cũng khá là khó. Và đó là những cái suy nghĩ, ơ, mình đang suy nghĩ tiêu cực á bạn.
Ôi. À. Đúng rồi. Ừm, rồi, ờ, vậy thì không biết có yếu tố nào tác động dẫn đến bạn hay suy nghĩ về những cái vấn đề này không? À, ví dụ như về lương đi, hông biết đã có từng ai nói về cái vấn đề lương lậu không? À, tại vì thực tế đó nha, à, hiện nay đó thì, ừm, một số người ở quê đó thì thường rất là trông đợi cái có nghĩa là hơi bị ảo tưởng một chút về vấn đề lương lậu thực tế của, à, mọi người đó. Chính vì thế nên hông biết là có yếu tố nào gây ảnh hưởng đến khi bạn suy nghĩ đến như vậy không?
À. Ờ, mình nghĩ á nha là do cái thời đại này phát triển nhiều quá và người ta bạn bè của mình á, hoặc là những cái người mà cùng tuổi với mình á bạn, người ta hay thể hiện được những cái mà, ờ, cái tốt đẹp của người ta thể hiện ra bên ngoài, ví dụ như người ta có nhà có xe nè, đúng hông? Hoặc là có gia đình hạnh phúc nè, rồi ở gần ba mẹ ngày nào cũng sáng đi làm, chiều về ăn cơm, đó là những cái người ta thể hiện ra. Và có những cái người bạn của mình luôn, thì cũng học đại học chung với mình á, thì người ta cũng cũng ch cùng ngành thôi nhưng mà sao người ta giỏi ghê ha. Người ta đi nước ngoài làm nè, người ta sống ở nước ngoài nè, rồi người ta làm ở những cái tập đoàn quốc tế nè, rồi cái mức lương thưởng hàng năm á thì nó thưởng thôi là đã hơn tháng lương của mình rồi. Và nhiều khi người ta khoe như vậy á mình cảm giác rất là ghen tị và mình bắt đầu nhìn lại bản thân mình á, sao là bao nhiêu năm mình ra trường rồi, sao mà mình cứ vẫn cứ mãi giậm chân tại chỗ vậy ta? Thì đó đó bạn là bao nhiêu suy nghĩ nó cứ hiện trong đầu mình thôi.
Rồi. Ừm, đúng, đúng. À. Rồi. Ừm. Rồi, ờ, vậy thì hông biết là cái tình huống tiêu cực như thế này á, nó đã đã như bạn kể là là kéo dài khoảng 2 tháng rồi, đúng hông? Và nó sẽ xuất hiện đâu đó vào những buổi tối vậy thì tần suất là như thế nào? Ngày nào nó cũng xuất hiện luôn hay là nó sẽ, kiểu, ngày có ngày không?
Ừm, hầu như á, là ngày nào mình cũng sẽ suy nghĩ như vậy thôi. Thì có những cái ngày á, là mình có ra ngoài gặp gỡ bạn bè một chút á, thì mình sẽ thấy đỡ hơn. Còn những cái ngày nào mình một mình á, thì chắc chắn là sẽ có những suy nghĩ nhiều hơn nha. Và khi mà như vậy á, bạn, thì mình có làm những cái cách, gọi là, chống đối nó. Ví dụ như là mình dùng điện thoại để mình xem phim, mình nghe nhạc, rồi mình, gọi là, à, xem những cái video giải trí á, để mình lấn át đi những cái suy nghĩ đó. Nhưng mà thật ra á là nó chỉ là tạm thời thôi, khi mà mình buông ra mình ngủ á, thì mình sẽ bắt đầu có những cái trằn trọc, khó ngủ đi vào giấc ngủ á. Ờ, nhiều khi giữa đêm á, mình cũng hay, gọi là, nằm mơ về những cái vấn đề đó nữa đó bạn.
À, rồi. Ừm. Rồi, ờ, vậy thì nó sẽ kéo dài trong bao lâu, bạn nhỉ? Thí dụ mỗi đêm á là kéo dài 1 tới 2 tiếng, hay là kéo dài đến khi mà bạn thiếp đi thì mới thôi?
Ừm, ờ, thật ra là khi mà mình bấm điện thoại thì những cái suy nghĩ đó nó cũng, gọi là, ngăn nó cũng hạn chế xuất hiện trong đầu mình á. Và khi mình đi ngủ, mình nghĩ là trằn trọc nhiều khi là tầm 1 tiếng đến 1,5 tiếng, mà có đêm nên đến tận 2 tiếng luôn á bạn.
Ừm. Rồi, rồi, à, mình cũng hiểu được cái vấn đề đang gặp phải rồi nha. Hông sao cả, những cái thi vấn đề những cái điều trong tương lai nó có thể xảy đến hoặc là không, và bạn cũng có thể hay suy nghĩ về đó, nhưng mà hông sao cả nha, sẽ có những cái lời khuyên, những phương pháp để có thể cải thiện những cái suy nghĩ này nha. Ừm, thì đầu tiên đó, để mà, gọi là, tránh được những cái vấn đề tương tự xảy ra đó, thì bạn nên mặc định cho mình một cái suy nghĩ rằng á, cuộc sống này á, là những trải nghiệm, đúng hông nè? Tức là mọi thứ đều sẽ có thể đến với ta hoặc là không, à, nhưng mà điều gì đến rồi nó cũng sẽ đến thôi. Thì bạn hãy, gọi là, thay vì bạn cứ suy nghĩ về nó đó, thì bạn hãy chuẩn mình cho mình một cái ta, gọi là, một cái kỹ những cái, gọi là, yếu tố thật là tốt, kiểu như chuẩn bị bản thân thật là tốt đó. Về khả năng nè, về tinh thần và kể cả tâm lý nữa, để có thể đón nhận những cái sự việc đó xảy ra trong tương lai nha. Có nghĩa là bạn luôn chấp nhận và đối đầu với nó, chứ cũng đừng có lo là nó sẽ dẫn đến s điều đó sẽ đến, sẽ gây ảnh hưởng gì đối với bạn. Khi mà bạn còn làm mặc định cho mình là một cái luồng suy nghĩ như vậy, như vậy rồi đó, thì bạn sẽ rất là thanh thản thôi. À, thì có nghĩa là bạn sẽ chấp nhận mọi thứ diễn ra với mình, và miễn làm sao bạn đối phó với nó thật là tốt là được rồi nè.
OK nha. Ừm. Ừm. À, mình phải chấp nhận là trong cuộc sống sẽ có những cái những cái lúc này lúc kia, đúng hông? Và khi mà mình suy nghĩ, lo lắng như vậy là cái điều bình thường và đừng có mình có đừng có nên bị đắm chìm vào nó quá nhiều á, mà mình nên hành động hoặc là làm những cái điều gì đó để có thể là ngăn cái việc đó xảy ra, đúng hông?
Đúng rồi. Chính xác. Ừm. Đúng rồi, à, và thứ hai đó, thì, à, à, có một cái câu nói đó chính là, à, cơ hội chỉ đến với những người có sự chuẩn bị thôi, tức là mặc dù là bạn cũng hông cần phải quá suy nghĩ về điều tương lai đâu, thay vì đó đó, bạn hãy lập ra cho một cái kế hoạch nha. Bạn lập ra là ví dụ đi, bạn muốn về quê ở và làm việc để gần ba ba mẹ, đúng không nè? Thì ví dụ nha, ở quê bạn đang có những công ty nào tuyển vị trí của bạn, họ yêu cầu những gì, bạn cần những kỹ năng gì để về quê? Đó, hãy chuẩn bị tất cả mọi thứ để đến khi mà công ty có một công ty nào đó tuyển một phát là bạn ứng tuyển vào luôn, và với những cái sự chuẩn bị của bạn á thì bạn có thể đánh bật tất cả những cái ứng viên còn lại. À đó, chính vì hay chính vì thay vì bạn có thể suy nghĩ về tương lai thì bạn hãy suy nghĩ về cách để cải thiện bản thân, để đáp ứng được cái tương lai bạn mong muốn đi nè, đúng hông?
Ừm. Đúng rồi. Ừm. À! Mình thấy hợp lý nha, nói chung á là mình cứ suy nghĩ ở trong đầu mà toàn suy nghĩ mà hông có giúp ích được gì á thì cũng đâu có được gì, đúng hông? Thì thay vào đó mình sẽ học hỏi, ví dụ như là mình sẽ tăng cái khả năng kỹ năng chuyên ngành của mình nè, rồi mình có thể là học thêm tiếng Anh rồi phát triển bản thân. Với lại là mình có thể là nếu mà mình muốn chuyển về quê, thì mình sẽ chuẩn bị là xem là cái thị trường lao động ở quê như thế nào, rồi ở dưới thì người ta yêu cầu như thế nào thì mình có thể là chuẩn bị sẵn sàng luôn. Nếu mà có tin tuyển một cái là mình sẽ ứng tuyển liền luôn.
Đúng rồi. Ừm, Đúng rồi nha, rất là chính xác luôn. Ngoài ra đó, khi mà bạn, gọi là, cái kiểu như là, đôi khi á những cái giải pháp mà đưa ra mình giải pháp, ừm, về lâu về dài, đúng hông? Mình dài. Nhưng mà ví dụ tối hôm nay chẳng hạn, bạn cứ suy nghĩ về tương lai, bạn tiêu cực quá đi, thì bạn có thể sử dụng một số kỹ thuật á, có thể giảm nhanh cái vấn đề lo lắng hay suy nghĩ này nha, và mình có thể gửi ý bạn một cái những một cái phương pháp như sau nè. Thứ nhất á, là bạn hãy tìm hiểu về thiền định đi, hãy thiền định mỗi khi mà bạn cảm thấy là bạn suy nghĩ quá nhiều về tương lai, kết hợp với việc mà bạn hít thở sâu. Với cái việc là thiền định mà kết hợp hít thở sâu á, sẽ giúp bạn cảm nhận tốt hơn về hơi thở của mình nè, về cái t cái sự tuần hoàn máu trong cơ thể mình nè, sau đó đó, kết hợp với một bài nhạc nhẹ nhàng nữa, rồi kết hợp với một mùi hương mà bạn yêu thích nữa. Đó, những yếu tố đó kết hợp lại hòa quyện lại với nhau, vừa giúp cho bạn bớt căng thẳng nè, bớt suy nghĩ những thứ linh ta linh tinh về tương lai nè. Ngoài ra đó, nó có thể giúp bạn đi vào giấc ngủ tốt hơn nè, có một cái giấc ngủ ngon hơn và sâu hơn nữa.
Ừm. À, sẽ có những cái phương pháp mà giúp cho giấc ngủ của mình ngon hơn, đúng hông? Thay vì cái việc là mình cứ trằn trọc thì mình sẽ tìm những cái cách giúp mình ngủ ngon nè, mà khi mà mình ngủ ngon rồi thì có thể là cái tinh thần của mình á bạn, sẽ được cải thiện rất là nhiều, đúng hông? Biết đâu là những cái suy nghĩ tiêu cực của mình á, thì nó sẽ dần vơi đi thôi.
Đúng rồi. Chính xác nha. Ừm, rồi, thì, à, đó là những cái lời khuyên mình đưa ra cho bạn đó, để hỏi thể áp dụng nè, và có thể, gọi là, bạn có thể quan sát từng lời, ờ, a, quan sát trong quá trình áp dụng đó, cũng như là ghi lại kết quả mà nó mang lại cho bản thân bạn nha. Tại vì không phải cái phương pháp nào cũng phù hợp với tất cả mọi người, có phương pháp này phù hợp với bạn, nhưng có phương pháp kia thì lại không. Và mình cũng chúc bạn là sớm có thể, gọi là, kiểm soát được cái vấn đề suy nghĩ này trong tương trong đầu nha, và có một cái tương lai thật là phù hợp với định hướng của bạn nè.
Mình hiểu rồi nha, nói chung á là nãy giờ nói chuyện với bạn xong á, thì mình có thể thấy là tinh thần của mình được cải thiện rất là nhiều nè, mình đã bớt lo hơn một chút rồi đó và bạn đã gửi cho mình nhiều cái phương pháp rất là hay. Với lại mình thấy là mình bản thân mình á, có thể là áp dụng được luôn, và hy vọng khi mình áp dụng thành công rồi á, thì mình sẽ hạn chế được những cái suy nghĩ tiêu cực về tương lai nha. Cảm ơn bạn rất là nhiều.
Ừm, rồi bạn nè. Ừm. Ừm. Chào bạn nha. Bye bye.